<chuckles> Esatto. Uhm, <chuckles> e e quindi tutto questo per ribadire il mio secondo stile, che è, uhm, Athleisure, perché era lo stile in nel quale, uhm, lavoravano queste 2 mie amiche che ho conosciuto e e che quindi mi hanno un po' introdotto a questo uso di capi, sì sportivi, ma con un uhm, una vibe più elegante, un twist e ho potuto, diciamo, far coincidere
<chuckles> Mh-mh. Un twist.
questa necessità di vestirmi in modo un pochino più, uhm, particolare, con anche una delle mie passioni e collezioni, uhm, che faccio nella vita di tutti i giorni che sono, uhm, maglie da calcio v vintage
Ah, okay, quindi quelle vere che erano belle spesse, con i materiali ancora diversi, diciamo, da quelli sintetici che vengono usati adesso, e avevano anche delle grafiche pazzesche.
Eh, veramente, negli anni 90 c'erano delle cose incre 80, 90 credo che sia l'età dell'oro, da questo punto di vista, e trovi veramente delle mhmm, delle perle incredibili, poi con questi sponsor magari un po' più desueti sia tecni sia sia lo sponsor tecnico, cioè la produzione della maglietta, magari una Umbro o una Lotto, che oggi non esist cioè, nel senso, non fanno più Puma, Nike, Adidas. Esattamente, ehm, e poi con queste varietà, con queste cose incredibili, Nin Nintendo come sponsor della Fiorentina, questo viola. E e quindi, poi quando impari un pochino a a barcamenarti nel mondo della moda, riesci ad adattare questo questo tipo di stile, che è tornato anche di moda, cioè un un po' l la nostalgia, un po' il vintage, un po' il fatto che comunque le conosco queste maglie, conosco i giocatori che rappresentano, quindi non non mi sento di essere uno che fa finta, no, che le prende per moda, ma perché sono cose che mi piacciono
Mh-mh. Sì. Eh, ormai è tutto Puma, Nike <chuckles> e poco altro. <laughs> Ah, e no, certo, non ti piacciono davvero, non sono una finta imitazione, ecco.
Esatto, mi piacciono davvero. No, no, esattamente, esattamente. Quindi, sono anche abbastanza, uhm, selettivo nella scelta uhm, c'è da dire che, mhmm, diciamo, prediligo magari l'aspetto sportivo, se quella è una maglia s bella, ma anche il giocatore e i il momento s mhmm, quella squadra cosa ha fatto, eccetera, eh, i influenza molto
Non è solo la parte estetica, non dici: "Questa maglietta mi piace per le sue grafiche, la prendo." Se magari è un giocatore che non sopportavi.

Esattamente. Ehm, <chuckles> e p le ho accompagnate con questa felpa, uhm, del Milan, quindi sempre con i colori rosso e nero, cioè l il la color wave di questa Jordan classica è rosso, bianco, nero
Mh-mh. Sì, sì, sì.
e c'è questa questo felpone del mi pare della Lotto, sì, sì della Lotto, con dei motivi, mi pare del di finiss fine anni nova 98, 99 o forse 96 anche, potrei anche <sucks teeth> confondermi che tenuto aperto, con sotto una divisa seconda divisa bianca con la colonna verticale rosso e nera del Milan 96
Mamma mia! C'è stato uno studio immenso in questo outfit.
Certo! Assolutamente! Cioè noi qua qua noi non siamo qui a a pettinare le le le famose bambole, ecco. Ehm, e quindi, mhmm, ecco, associato a queste cose qua, poi ho messo un pantalone invece un pochino più sobrio, perché altrimenti diventavo veramente un pagliaccio, <sucks teeth> però in realtà funzionano molto bene, quindi c'è questo si crea questo look un po' total '90, in nel senso anni '90 fel mhmm, serie A anni '90 Jordan eccetera, che ha un suo mo un suo essere, no, e lo lo puoi usare in situazioni ehm, piuttosto casual, però comunque anche anche sociali, anche, mhmm, come dire, <clicks tongue> non so, un aperitivo
<chuckles> <chuckles> Magari n non ci andresti a un colloquio di lavoro, però puoi usarlo anche nella quotidianità.
No. A meno di non, mhmm, trovare un un tifoso del Milan e dei in contemporanea come
<chuckles> Dopo lo stalking sulle pagine del datore di lavoro, scoprendo essere un appassionato di Milan, ecco lì il look trovato. <chuckles>
<chuckles>